أيوه وبعدين تنزلي بقى المدرسة وتبدئي بقى تسمعي الأناشيد بتاعة طابور الصباح، الذكريات دي أكيد
آه. <laughs> آه، الذكريات النكد كلّه بقى.
أيوه <laughs> اللي هو أنا إيه اللي جابني هنا.
أيوه <giggles> بالضبط بقى النكد بقى وتلاقي العيلة الأطفال كلّهم على وشهم استبحس كده اللي هو يعني كلّهم متضايقين ومعيطين وحالتهم كَرْب. <laughs>
<laughs>
آمم.
ما كنتيش من الجماعة اللي بيحبوا بقى الإذاعة المدرسية والحاجات دي؟
آآ، وأنا صغيرة خالص لأ يعني ما كنتش باهتم، بس لمّا كبرت يعني قولي مثلًا في إعدادي أو كده، لأ كنت أنا باعمل فقرة فقرات في الإذاعة كمان و آآ، بس آه هاقول لِك، أنا فاكرة أغاني المدرسة برضه كانت كلّها طبعًا أغاني وطنية واللي ليها علاقة بالحرب.
<chuckles> احكي لي إزاي؟ امم طبعًا.
وكنا بنطلع مثلًا يعني لمّا كنا بنطلع الفصول آآ، كنا بنطلع على أغنية اللي هي راجعين، راجعين بإيدنا سلاح.
<laughs> دي أغنية الطابور؟ <chuckles>
إن <laughs> تخيّلي بقى، يعني تخيّلي إحنا طالعين الفصول على الأغنية دي رايحين حرب آآ، رايحين نحارب <laughs> آآ، راجعين بإيدنا سلاح.
فين النشيد الوطني الجميل؟ النشيد الوطني راح فين؟ <chuckles>
لأ، ما هو النشيد طبعًا في الطابور بنقول النشيد، آآ، بنقول النشيد قبل ما نطلع، بنضرب بقى تعظيم سلام للعَلَم، وإحنا البنات بيقفوا انتباه، وبيتقال طبعًا النشيد الوطني، بس لمّا بيخلص بقى النشيد الو النشيد الوطني بقى إيه، يالّا على الفصول، النكد النكد والحزن والاكتئاب وكُل حاجة <laughs>
امم. <laughs> بالضبط، بالضبط، أحلى حاجة كانت في المدرسة الأجازة اللي هي بتاخديها قبل العيد دي، أحلى حاجة. <laughs>
ياه! ياه! أيوه الأجازة اللي قبل العيد، الله ينور عليكِ. بجد.
بتفضلي طبعًا تتهيأ لها قبل وأنتِ أصلًا في أول يوم مدرسة، اللي هو مستنية الأجازة دي تيجي.
طبعًا، طبعًا آه لأ يعني، وأغاني العيد، ولأ يعني قبل العيد كمان، رمضان.
آه، الله بجد.
رمضان بق آه، رمضان وأغاني رمضان ودي على فكرة زمان بجد رمضان كان ليه جَوّ مختلف تمامًا عن دلوقتي.
كان في روح، فعلًا عندِك حق.
آآ آه، كان في رُوح و آه، قولي لي.
آآ، كانت أغنية بقى عصام والمصباح دي كانت ملازمة الناس كلّها كنتِ أنتِ برضه كده؟ و الناس كلّها، البيوت كلّها.
<laughs> أيوه هو أنا أنا مرتبطة معايا طبعًا أغاني بقى بكّار، يعني لمّا على الفطار أول بقى ما الأدان يدَّن، على طول بكّار ييجي، وأغنية بكّار آآ <laughs>
آه طبعًا. والتنمر بقى اللى هو لو أي طفل أسود في العيلة؟